Eee, işte, o az önce bahsettiğim arkadaşlarım gerçekten bunu bana sağlıyor. Eee, ne zaman, böyle, sıkışsam, dara düşsem, biraz özgüvenimin düştüğü zamanlarda hep onların yardımına ihtiyaç duyarım ve çok da güzel sonuçlar alırım, yani. Çok güzel yönlendirirler beni. Eee, bir de tabii ki böyle aileden de o desteği görmek güzel oluyor. Yani, eee, yalnız olmadığını hissediyorsun. Hı hı, görüyorum evet, hem maddi hem manevi çok. Her konuda ya yanımda oluyorlar, yani. Beni tamamen destekliyorlar. Emm, başıma bir şey gelse biliyorum ki, hani, eee, onlara sığınabilirim her türlü. O o çok büyük bir özgüven veriyor bana hayatta.
Hı hı. Çok güzel bir şey bu. Görebiliyor musun peki aileden? Ya, bu çok önemli. Aile desteği, eee, mahalle baskısının olmaması, ailede bir baskının olmaması aslında çok önemli. Çünkü insan bazen bakış açısını da değiştiremiyor ve, böyle, bir yere kısıtlı kalıyor, kapanda hissediyor kendini. Eee, bu bu konuda çok şanslısın aslında. Eee, çevrenin desteği, ailenin desteği, eee, çok iyi. Eee, en yakınından, hani, eee
Tabii tabii tabii, kesinlikle öyle. Aynen. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Teşekkür ederim, evet. Ben de öyle düşünüyorum. Hı hı.
bu desteği alabiliyor musun ve, eee, seni etkiliyor mu? Eşinden mesela, eee,
Evet, aynı şekilde. Eşim de şimdi ben, eee, bu yeni geldiğim ülkeye onun, eee, sebebiyle, eee, taşındım. Eee, o yüzden zaten birbirimize yani, evlilikte de söz veriyorsun iyi günde, kötü günde diye. Sonrasında da hatta, yani, eee, benim buraya gelme sürecimde de bana, eee, sponsor oldu, yani, hani, maddi manevi. Eee, kâğıt üstünde de aynı şekilde. Dolayısıyla, hani, bütün, eee, üzerine, eee, düşen görevleri yerine layıkıyla getiriyor diyebilirim, şimdilik. Çok bü en büyük destekçim, yani. Hı hı.
A! Bu çok önemli, değil mi? <chuckles> Evet. Çok iyi. Sözler tutuluyor, yani, hani, eee, e evlenirken edilen, eee, yeminler şu anda sekteye sekteye uğramadan Tebrik ediyorum eşini, eee, senin gibi özel bireye, eee, destek olduğu için. Bu çok önemli çünkü. Eee, ya, bazı insanlar var hayatta yapayalnızlar, eee, ve gerçekten, eee, kolay değil yalnız olmak. Ve özgüvenli insanlar da bazen çıkıyor. Onlara gıpta ile de baktığımız oluyor aslında, değil mi?
E, son za <laughs> Aynen öyle. Hı hı. Geçerliliğini koruyor, kesinlikle. Aynen öyle. Hı hı. Evet. Çok çok önemli, doğru söylüyorsun. Hı hı.